Ừ, đối với với mình á, thì đó là một cái quyết định mà cực kỳ to lớn với mình. Tại vì s trước khi mà mình nghỉ việc á, thì mình đã suy nghĩ rất nhiều, rất đắn đo, rất là lo lắng là tại vì khi mà mình chuyển vào một nghề khác, thì bắt buộc mình trở về con số 0 đối với cái nghề đó.
Ừm. Đúng rồi. Ồ, vậy vậy là cái quyết định của anh là anh định nhảy một cái việc 180 độ luôn, có nghĩa là làm không có liên quan gì v tới ngành nghề cũ luôn?
Đúng rồi. Đúng rồi, mình mình chuyển một cái nghề mà nó gần như nó không có liên quan gì tới nghề cũ.
Wow! Nó nó thực sự là nó rất em không có nghĩa là bản thân của em, em cảm thấy nó cực kỳ nguy hiểm, bởi vì chúng ta cảm chúng ta luôn sống trong một cái môi trường an toàn, mình làm những cái việc mà mình đã quen hàng ngày, mà anh lại dám, gọi là, đẩy cái giới hạn bản thân là xoay một cái 180 độ như vậy.
Ừm. Đúng vậy.

Và khi á là mình thấy được là cái giá trị bản thân của mình nó không có phù hợp với cái môi trường đó nữa á bạn, à, khi mà đúng rồi, là khi mà mình, à, ừm, mình thấy, á, rằng là, mình có làm cái công việc này nó quá lâu rồi, ừm, ừm, người ta nó không công nhận cái cái cái công sức mình làm ra hay không? Ờ, hay là hay là ừm.
Giá trị bản thân. Ừm. Ồ, khoan, khoan, khoan, cho em hỏi, không công nhận công sức mình làm ra nha, thì nó lại thiên về ví dụ cái môi trường anh làm việc, anh anh anh làm t việc trong một cái môi trường mà em gọi là nó hơi, ờ, tệ một xíu đi, thì nó lại đâu có liên quan vì gì về cái việc là ngành nghề đâu mà tại sao nó lại khiến anh chuyển hẳn một cái nghề luôn?
Ừm. Đúng rồi.